実はあの夏場のことになってしまうんですけれども、あの友人の方がね、バーベキューパーティーを家で開いてくださって、そこに招待されたんですけど、なんかね、その時に、いや、なんかグループにも入っていけないし、なんかポツンとしてたんですよね。なんかこんな時ってどうしたらいいんでしょうね？
はい。 あ、うーん。 あのね、せっかく楽しいところで、なんかちょっと寂しい感じがなんか伝わってきますが。うーん。ちなみにそのグループは、あの、初めてのグループだったんですか？それともよく知った方たちだったんでしょうか？
そうなんですよ。 はい。 えっと、知ってる方もいらっしゃったし、初めて会う方も混ざってましたね。でも、まあ、あの、顔を見たとか話をしたことがある人が80%ぐらいかな。にじゅっパーセントぐらいは初めて会う人でした。
ええ。 うーん。 あ、そうだったんですね。なんかあの、ま、一応ね、知らない方の方が少なかったということですけれども、何かその孤立感を感じてしまった、なんかこう理由みたいなことって思い当たりますか？
うーん。 はい。 いや、それがですね、ま、あの結構な人数が多かったんですよね。さんじゅうにんぐらいはいたかな。うん、それでやっぱり、ま、30人ともなると、ま、30人がいっぺんに話してるんじゃなくって、例えば4、5人ずつぐらいのグループとか、ま、2、3人とか4、5人とか、それぞれグループができて皆さん話してをしてるんですよね。で、なんか最初、ま、行った時にちょっとあの遅れて、事情があって遅れて行ったんですけど、ま、行った時にはもうそれぞれ皆さんなんかあの盛り上がってて、グループ分かれて話をしたり、また違うグループのところでとかっていうのやってたんですけど、最初にまず、え、なんかどこのグループに入って行って話をしたらいいんだろうってなんかそこから始まっちゃって、なんか、うーん。ま、でも、ま、とりあえず飲み物でもとか思って。<laughs> そう。
はい。 おお。ええ。 はい。 うーん。 はい。 ええ。 ああ、はい。 うん、じゃ ええ、ええ、ええ、ええ。ああ。ね、確かに30人は多いしね。もうほんとにちょっと遅れていくとね、入りづらいっていうのはすごくよく分かるんですけれども、その中に、結構、こう、あの、親しい関係の方とか、近いお友達はいらっしゃったんですか？
はい。 そうなんです。結構それ、あの、それなりに話す人はいたので、その人のところをちょっとこう誰か誰がいるかなってまず見るじゃないですか。で、見た時に、あ、あの人いたとかって行こうと思ったらなんかその、その人が話しているグループの中に知らない人たちが半分ぐらいいて、多分6人ぐらいで話してたと思うんですけど、あ、なんか、あ、そういう知知らないし、ま、ちょっと「う、うん」とか言って、そこで足が止まってしまったんですよ。
はい。 はい。 うん。 はい。 ああ、なるほど、ああ。あ、じゃ、その後そのなかなかちょっと自分が話しやすいようなちょっとグループに入れず、なんとなく居心地が悪いっていう感じでらっしゃったんですか？
そうなんです。まずだから飲み物を、ま、取りに行って、飲み出して、「あ、どうしようかな」とか言って、ま、みんながどんな誰と誰と話しているのかなって見てて、ま、ちょっと勇気を出して1つのグループのところに行ったんですね。
はい。 うーん。 うーん。 はい。
で、ま、ちょっと、ま、あの、こんにちは、みたいな感じで行ったんですけど、なんかね、どうだろう、あんまり会話に入れなかったですね、その後も。なんか、皆さんはそのまま、うーん、なんかその最初のグループのままで結構話をしてて、ま、最初の挨拶はしたんですけど、その後なんかあまり会話に入っていけなかったんですよね。
ええ、ええ。 あ、そうなんですね。 うーん。 はい。 ええ。 あ、なるほど。ちなみにその入っていったグ会話のグループは、その中に親しい人がいらっしゃったんですか？それとも、ま、ちょっと顔見知り程度の方で、とか、知知らない方たちが多かったグループなんでしょうか？
そこはね、知らない、あまり知らないっていうことはないんですけど、普段あまり話をしない人のグループでしたね。
はい。 うーん。 なるほど、そうだったんですね。じゃ、ちょっとね、ハードルが高かった感じはね、なんか、しなくはないですが、あの、ちなみにそのね、会を主催したりとかしたどん特定の方がいらっしゃったんですか？それともなんか、こう、グループでそういうイベント的な感じだったんでしょうか？
うーん。 はい。 なんかね、あの、グループでイベント的でしたね。あの、会社の、え、人が開いてくれたバーベキューパーティーだったんですけど、あの、えっと、家族を連れてきている人もいたし、お友達を連れてきている人もいたりあとは会社の人もいたり、いろいろ混ざってましたね。
ん、うん。 はい。 はい。 あ、なるほどね。 うーん、ね、なんか、すごい豪華そうな美味しそうな匂いがしてくる感じが <laughs> すごいしましたけれども、ね。あの、ちなみにね、その初めての方とか、そういう方とお話をされるのは得意な方ですか？
<laughs> うん。 いや、普段はねそんなに、あの、戸惑ったりというか結構、ま、初めて会う人でも、ま、「こんにちは」って言って、全然戸惑いを感じない方なんですけど、その場に行った時って、なんだろうな、例えば、家族とかお友達って、あの、普段、例えばあの、会社で私が見てきている人たちは連れてきている人じゃないですか、そうすると、なんかこうあの、その人が紹介してくれないと、なんか急にそのお友達のところとか、家族のところに、なんか私が直接、行くのってなんで、「いいのかな、なんか変かな」とか、その戸惑いはありましたね。その時考えてみると。
へえ。 はい。 ああ。 はい。 ええ、そうですね。 はい。 あ、うーん。 はい。 あ、そうなんですね。なんかね、ま、ほんとあの、ね、おっしゃる通り、確かにね、家族だったりとか、誰かを連れてきてたらね、その人たちをケアするとか、その人たちのことが気になっていることも多いだろうし、なかなかね、こう話が広がりづらい場なのかなって逆に思ったんですけども、そうですうーん。
うーん。 そうですね、なんかね、こうパッとこう紹介してくださったらね、こう、私がこう例えば歩いて行ってなんか求めすぎているのかな？あの、ああ、あの、例えば「私の友達の何々さんだよ」とか言って、一言言ってくれれば、「あ、じゃあ」とか、「こんにちは」って言いながら入っていけるんだけど、なんかその人が横にいて、その人のお友達がいてっていうところに、ね、なんか急にっていうのもあれだしっていうのはちょっとそこでなんか足が止まってしまってたような気はしますね、ちょっと。
はい。 ああ。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 あ、そうなんですね。やはりなんかすごくね、こう気を使われて、あの優しい目線で皆さんのこと見てらっしゃるんだなって思いましたけれども、なんかね、やはりあの一番最初にその、すごく仲いい人のところにとりあえず行ってみるのが、なんかね、そこで違う人たちがいたとしても、とりあえずそこに知りなんかすごい仲良かったら、「ああ」ってなって、ね。で、それで、その、あの、ま、逆に、あのね、あ、「どなたたちなの？」っていう風に聞いても全然失礼じゃないと思うんですよね。とか、「お知り合いですか？」とか、ね、「何々紹介して」とかっていうのを、逆に親しい友達の所に行って、ウォームアップしてから、なんか、あのね、色んなところにちょっと自分が、あ、ちょっと、あの、話すモードになってきたなとかいう時に、だんだんこう、あ、あっちはどうかな、こっちはどうかなとか、逆に多分、孤立してるっぽい方も、同じように思ってらっしゃる方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、うーん、ええ。
<laughs> はい。 うーん。 ああ。 うーん。 ああ、そうかもしれませんよね。なんかね、私ちょっと自分を振り返ってみると、そのあんまりそういう風に30人とか大きなグループの時ってやっぱりなんか、あの、どうしてもやっぱりその大きなグループがいくつかの小さなグループに分かれてる時に、こう入って行きにくいかなっていうのは、うーん、傾向としてあるような気がしますね。なんかあのじゅうにんとかで知らない人がいても、「わ、いや、こんにちは」みたいな、「はい」とかな感じで行けるんですけど、それが、うーん、もっと大きなグループになって分かれてしまっている時に、なんかどこから行こうとか、うーん、誰のところに行ったらいいかなとか
はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 ああ、ふふん。 はい。 なるほど。うん。 はい。ええええ。 はい。 うーん。
うーん。
確かにそうですよね。なんか10人とかだと、とりあえず1つのグループでなんかね、こう会話が進んだりとか、そんなにね、分かれてもなんか、いいち、まあ、5、5だったりとかになるので、ね、なんかどちらにも属しやすいですけど、確かにね、沢山分かれてしまってると、ほんとにどれにしようかな状態で そんなしないですね。うーん。
うんうんうん。 そうなんですよね。なんか、うーん。なんか、ね、ね、グループが5つか6つあって、いや、なんかみんなもうそれぞれに盛り上がったりしてると、なんか急にそこにポンと入っていくのもなんか、うーん、会話が盛り上がっているところに、なんか邪魔するみたいな気もするし、とかって、なんか色々考えちゃうんですよね。
はい。 ええええ。 はい。 ああ。 ええええ。 ああ、分かります。で、考えれば考えるほど入れなくなっていくんですよね。<laughs> ああ、そうなんですね。なんか、ね、あの多分、それだけ人数がいると、おそらく同じように思ってらっしゃる方とか、ちょっとこう間が持たないなみたいな感じだったり、一人でね、なんか、あの、行動しがちな方がおそらくいると思うので、なんか、そういう方をまず、なんかこう見付けて、その方に、なんかね、あの、ほんと同意を求めるじゃないですけど、「大人数ですよね？」みたいなことから話していくのも、なんか、ね、その方にとって、「ああ、話しかけてもらえた」っていう安心感もきっとあると思うし、うーん、なんかね、そこら辺をちょっと聞いてみるのもいいかなと思いますが、どうでしょう？
<laughs> そうなんですよ、もう。 うーん。 はい。 うん。 <laughs> ああ。 なるほどね。 そうですね、多分そういう、あの人数が多くなるも催し物ほど、多分あの、私と同じようになんか、あの入りたくても入れずにとか、どうしようかなとかっていう人も必ず他にも、うん、確かにいらっしゃると思いますよね。うん。なんか、普通にうん、同じように感じてる人のところに行って、ね、うん、それはいい考えですね、確かに。うんうん。
はい。 ええ。 はい、そうですね。 はい。 そうですね。そうするとね、なんか話しかけてもらえた方は、とてもやっぱり嬉しいと思うし、ちょっと救われた感もあるかもしれないですし。<laughs> うん。
<laughs> 私も救われるし、その人もわれるかもしれないですよね。うん、確かに確かに。うん。
はい。 そうですね。ええ。なんか意外とね、そういう風に二人で話し始めてると、なんかね、そこに誰かがこう参加したりとかして、いいつの間にかこう自分の中にグループができたとか、ね、なんかその方が知ってる人のこうね、なんか話でこう繋がってって、また他のグループに入れたりとかはすることもあるのかなとは思いね。うん。
はい。 うん、うん。そっか、じゃ、そういう人見つけて話し始めてると、なんかいつの間にか、その私たち二人にまた周りから誰かがまた入ってくるかもしれないですよね。
はい。 え。うん。 そうですね。あとはええ、なんかね、顔見知りの方もいらっしゃって、あんまり話したことがないっていうのも、逆になんかそういうところの方に、あの、ね、はなんか「あの、あんまり知らないんですけど、話してみたかったんですけど、ちょっといいですか？」みたいな感じで、そのグループにね、なんかむしろこう「話してみたかったんです」アプローチでちょっと可愛く入っていくのは <laughs> 思います。はい。
うん、そっか、そっか。 <laughs> 可愛い。<laughs> そうですね。あの年を取ってけますけど、そういう時に、ちょっと可愛こぶれるようにね、練習しておきたいなとも思いますし、そうですね。あの、でも、うん、あの今言っていただいたいくつかの方法で、今度の時にはちょっとぜひ試してみたいと思いましたね。今まではなんかひるんでるだけで、なかなか足が前に進まなかったんですけど、うん、ぜひやってみたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。
はい。 はい。ええ。 はい。 え、うん。 はい。 はい。 え、こちらこそ、そういうところでね、なかなか入れない気持ちもよく分かるので、でも楽しい時間を過ごせるようになるといいだなと思っています。
はい。